Oke.
Jadi kayak masih, apa ya, kayak masih kepercayaan aja gitu, aliran kepercayaan aja gitu, kayak gitu, gitu, bahkan yang terakhir itu, eee eee, ibunya nenekku, ibu ibu dari Mama itu yang sempet, masih sempet kayak, eee, punya agama gitu pas dia udah tua, kayak akhirnya memeluk, eee, Nasrani gitu, tapi ya yang ya yang lain itu enggak, enggak enggak sempet, jadi kayak orang t orang tuanya bapak tuh enggak, gitu. Makanya kadang dulu aku sempet nanya gitu, "Pa, kenapa om ini, kenapa Muslim? Kenapa Bapak tuh Katolik?" gitu, aku sempet nanya gitu, jadi bapakku bapakku jelasin, karena dulu anak-anak itu ditempatkan di k rumah-rumah keluarga, jadi kayak orang di sana tuh suka nempatin anaknya ke kayak dikasih tinggal gitu anaknyatuh ke rumah orang yang kayak lumayan, eee, bagus dalam pendidikan atau pekerjaan, sepertinya tuh guru dan lain-lain, tujuannya supaya, kayak, eee, semoga bisa ngikut, gitulah, gitu. Jadi kamu dika jadi kamu kayak dikasih tinggal ke rumahnya keluarga biar kamu bisa ngikut, kadang yang bukan keluarga juga nggak papa, kamu dikasih tinggal aja, yang penting kan kita ma kita masih satu desa, jadi kayak anggapannya tuh Kak kayak, kalau kita masih satu desa di sini tuh, kita tuh keluarga semua gitu, kayak nggak ada yang nggak keluarga gitu, kayak ini kita nih keluarga semua, heeh, gitu. Jadi karena dik mhm?
Heeh heeh. Nasrani, heeh. Mmm, oke oke oke. Oke, heeh. Oh, iya iya iya. Oke, paham sih aku, Kak, ya. Oke. Oh. Oh, oh gitu ya, Kak, ya. Wah. Wah, tapi itu heeh, tapi itu kayak, eee, termasuk kayak, apa ya, kayak solidaritasnya tinggi banget, gitu ya. Maksud mau membantu gitu, kan bukan berarti kalau kita selamanya mau, eee, apa, anaknya tinggal di situ tapi kan orang itu harus mau menerima juga kan, Kak?

Oh, masih. Jadi kalo misalnya pulang kampung, apalagi kan kalo udah ngerantau gitu kan jarang banget tuh pulang tuh. Jadi kayak sekali pulang ya harus gitu jan dan kayak dan kayak nggak bisa kayak kamu cuma bakarin di satu, yang di satunya enggak, itu nggak bisa. Jadi kayak kalau udah bakarin di di satu, yang lain harus dibakarin semua gitu. Nggak boleh cuma di satu aja gitu, nggak boleh. Jadi mamaku tuh nggak nggak mau tuh gitu. "Kalau kamu udah di yang satu ya udah, yang lainnya juga juga dibakar juga," gitu. Jadi kayak jadi emang butuh waktu lah gitu, makanya lama. Jadi kalau misalnya sekali pulang kampung tuh gak bisa kayak cuma beberapa hari tuh gak bisa, kayak minimal tuh harus seminggu lah gitu. Karena muter-muternya juga lumayan gitu, terus kayak masih oh, iya, terus juga belum lagi harus ngunjungin keluarga. Jadi kayak sekali kita pulang kampung jadi karena bapak sama ibu kan masih di desa yang sama
Mhm. Iya, bener. Oke. Mhm mhm. Mhm mhm. Oke. Mhm.
cuma beda dusun aja. Nah cu karena cuma beda dusun aja jadi rumah dua-duanya harus disamperin. Jadi rumahnya bapak harus disamperin kalo misalnya kita turun turun di rumahnya bapak, berarti, eee, ya udah keluarganya bapak kiri kanan depan belakang tuh disamperin semua gitu. Dan maksudnya kan, ketika disamperin kan gak mungkin kita, i maksudnya, eee, ke nyamperin ke sana gak mungkin kayak cuma negur terus pulang gitu, enggak. Kita duduk dulu gitu, bertamu dulu gitu. Iya, dan itu bisa sehari gitu, kayak gitu, muter-muter kayak gitu. Habis itu nanti ke rumah keluarganya ibu lagi, tapi keluarganya ibu rumahnya agak di bagian atas gitu, di dusun tapi yang bagian atas. Ke sana lagi, terus habis itu nanti belum lagi bakar lilin lagi, muter lagi. Jadi kayak kayak pal paling cepet tuh seminggu, dan itu bener-bener, eee, waktunya tuh kepake semua gitu. Kayak nggak ada yang waktu yang terbuang itu nggak ada. <chuckles>
Heeh. Oke oke oke. Heeh heeh, bener. Duduk, heeh, ngobrol-ngobrol, heeh, bener. Wah. Mhm mhm. <chuckles> Oke. Heeh heeh. Berarti ni Kak yah, berarti ini kalau memang bener-bener pas mau pulang kampung tu harus punya kayak istilahnya jatah libur yang panjang ya kayak gitu. Soalnya kan pasti di kampung nih kayak adat ti ritualnya itu banyak banget ya, belum lagi nanti kita kan masih pingin bersantai dulu ya Kak, gitu ya, di kampung kayak gitu. Oke, wah ini mhm, ini seru sih Kak, maksud aku tuh, eee, apa ya, kayaknya itu kekeluargaannya itu erat banget gitu ya, Kak, ya. Karena kan, eee, baik, eee, untuk orang-orang mungkin saudara yang masih hidup gitu dikunjungi, sampai yang sudah meninggal, itu semuanya ya, Kak, ya?
Iya, bener. Mhm, gitu. Jadi, e heeh.